जी, तो आजकल देखिए रिकवरी जो है ना देखिए हमारे अ, शरीर के लिए बहुत ज़्यादा देखिए ज़रूरी हैं। और आजकल जिस प्रकार का खान-पान हो गया है देखिए इनॉर्गेनिक फ़ार्मिंग देखिए न्यूट्रिएंट्स जो हैं कम हो गए हैं सब्ज़ियों में और अ, आजकल खाना-पीना भी त अ, तला-भुना खाते हैं, तो इसमें आप जैसे बुखार से जब ठीक होते हैं, तो रिकवरी के लिए क्या खाने-पीने में बदलाव करते हैं? आप अगर जिम करते हैं तो रि उसमें रिकवरी करने के लिए आप उस दौरान खाने-पीने में आप क्या बदलाव करते हैं?
उ, जी। हुँ। जी। बिल्कुल। हाँ। जी। हुँ। देखिए ना, रिकवरी जो स्वास्थ्य लाभ है ना उसके दौरान ना मतलब कहीं न कहीं शरीर को घावों को भरने और जो भी उत्तकों की अ, जो मरम्मत करने और मतलब ऊर्जा के स्तर को जो बहाल करने के लिए ना अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है। तो इस दौरान ना हमें खाने-पीने का ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। है ना? तो यही है कि सबसे ज़रू ब ज़रू ज़रूरी बदलाव हम यही कर सकते हैं कि प्रोटीन का अधिक सेवन करना चाहिए हमें, जैसे प्रोटीन मांसपेशियों के लिए ना मतलब मांसपेशियों के जो निर्माण और उद्योगों की मरम्मत के लिए ना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अपने आहार में ना लीन मीट मछली, अंडे, बीन्स और दालें, नट्स, बीज और मतलब जैसे खाद्य पदार्थों का अगर हम उन को शामिल करेंगे ना तो कहीं न कहीं हमारे लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। और साथ ही साथ हमें विटामिन और खनिज पदार्थ का भी सेवन करना पड़ता है, तो ये भी काफ़ी हमारे लिए असरदार हो सकता है। जी।
हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। जी, समझ गया। जी, तो आपने अभी जैसे इतने सारे अ, खाने के उदाहरण दिए प्रोटीन वाले जैसे आपने अंडा, मीट कहा दालें कहीं, और साथ में आपने विटामिन वगैरह कहे तो आप कुछ उम, अ, विटामिनस के सोर्स बता सकती हैं जो कि अ, खाए जा सके जिसके माध्यम से रिकवरी और ज़्यादा अच्छी हो?
जी। हाँ जी। बिल्कुल, देखिए ना विटामिन-सी की मैं बात करूँ तो घाव भरने और कोलेजन उत्पादन के लिए ना ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मददगार होता है। तो खट्टे फल जैसे मतलब संतरे, नींबू, जामुन, बेरीज़ मतलब, है ना? और टमाटर और मीठी शिमला मिर्च इसके ना अच्छे स्रोत होते हैं तो, आप इन चीज़ों को ले सकते हैं। साथ ही साथ विटामिन-ए की अगर मैं बात करूँ तो ये भी कहीं न कहीं इम्यून जो फंक्शन है और घाव भरने में कहीं न कहीं मदद करता है तो इसके लिए भी अगर मैं बताना चाहूँ कि मतलब जो हम खा सकते हैं उस टाइम पे वो है कि गाजर, शक्करकंद, केल और मतलब पालक जैसी मतलब नारंगी और गहरी स हरी सब्जियाँ हम मतलब खा सकते हैं इसमें पाया जा सकता है ये पाया जाता है ये चीज़ें है ना? जी।
अच्छा, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अच्छा। जी, जी, तो जैसे कि आपने इतना बताया और मुझे लगता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा ज्ञान है अ, रि खाने-पीने के मामले में रिकवरी के लिए, तो आप अपना बता सकती हैं क्या आप मतलब डाइट प्लान आपका क्या है सुबह से लेके शाम तक?
हाँ, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, देखिए ना सुबह के समय में तो मतलब मैं एक बढ़िया नाश्ता करती हूँ, एक पोषक तत्वों के साथ जो मिला होता है, जैसे अगर जैसे मैं तो अभी वेट लॉस कर रही हूँ थोड़ा अपना, तो मतलब मेरा फिर उस टाइम अलग रहता है, थोड़ा रूटीन जैसे अम, सुबह मतलब देखिए प्रोटीन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमें प्रोटीन तो लेना ही पड़ता है, साथ ही साथ हम ना हेल्थी फैट्स ले सकते हैं अपने, जिससे मतलब बात करूँ अगर मैं ज़िंक और आयरन की ना, तो ये पोषक तत्व भी मतलब कहीं न कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं, इस बीच। तो अगर हम पद अ, पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेंगे ना जैसे हाइड्रेटेड रहना ऊर्जा के लिए ना उज ऊर्जा की जो स्तर को भी बेहतर बनाने में मदद करता है, साथ ही साथ जो पाचन में भी सहायता करता है। तो खूब पानी पिएँ और कैफीन व शराब से बचना हमें चाहिए, ठीक है? और मतलब अ, जी और साबूत अनाज हम ले सकते हैं, ये फ़ाइबर और ऊर्जा देने वाले कार्बोहाइड्रेट के लिए बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में होता है जो शरीर को ना स्वस्थ और रिकवरी के लिए तैयार रखता है मतलब हमेशा भी कि हाँ, मतलब जब भी हम स्वस्थ रहते हैं और कहीं न कहीं अगर हम बीमार भी पड़ जाते हैं या कुछ भी दिक्कत आ जाती है रि रिकवरी भी जल्दी हो पाती है हमारी, जैसे ओट्स खा सकते हैं हम, ब्राउन राइस और साबूत गेहूँ जैसे विल्क विकल्प हम चुन सकते हैं तो यही हमारे लिए फ़ायदेमंद है, जी।
हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अच्छा। जी, जी। हाँ जी। जी, समझ गया। हाँ जी, हाँ जी। जी, तो जैसे आप इतना अ, बता रहे हैं, आपको इतना ज़्यादा ज्ञान है। तो अ, क्या आपने मतलब अ, खुद ही से ये सब खोजा या आपने किसी प्रोफ़ेशनल से हेल्प ली ये सब डाइट के लिए?
हाँ, देखिए ना कई बार मैं बीमार रहती थी पहले एक्चुअली तो डॉक्टर के पास जाती थी, तो डॉक्टर से मैं ये सब पूछ पूछती थी कि क्या हमें क्या-क्या लेना चाहिए, तो उसकी वज़ह से थोड़ी नॉलेज है और मतलब मैं अपनी ग्रैंडमदर को भी डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ, तो वो इसलिए भी बताते रहते हैं कि क्या-क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो मतलब इस वज़ह से थोड़ी नॉलेज है इस बारे में। तो वही है और हाँ, तो मतलब अ, फाइबर भी है, मतलब फाइबर युक्त जो है हमें खाद्य पदार्थ चुनने चाहिए, जैसे फल-सब्जियाँ और साबुत अनाज, फाइबर प्रदान करते हैं है ना, जो पाचन में भी मदद करते हैं और कब्ज़ भी को भी रोक देते हैं जो अक्सर कम शारीरिक गतिविधि या मतलब कुछ दवाओं के कारण हो सकता है। तो साथ ही साथ अ, हमें मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ देखिए हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और वही आजकल के बच्चे नहीं करते हैं। तो देखिए बीमार तो पड़ना लाजमी है, है ना? तो वही है कि अगर हम अपनी थोड़ा शरीर हिलाएँगे, ढुलाएँगे इसको, अपनी ब्लड सर्कुलेशन को अच्छे से रखेंगे, तो बीमार होने के चाँसेस भी कम होते हैं, है ना।
अच्छा, अच्छा। जी, समझ गया और अच्छा, अच्छा। जी, समझ गया। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, सही कह रहे हैं आप और जैसे देखिए, भूख जैसे अ, कम या ज़्यादा जैसे होती रहती है तो उस समय जैसे
जी। हाँ, हाँ।
अ, खुद को देखिए कैसे सँभालते हैं आप? जैसे अ, छोटे-छोटे हिस्से, स्नैक्स या कोई दवा वगैरह लेते हैं?
देखिए, जब बीमार होते हैं ना हमें तो मतलब वैसे तो ना ब बीमार होने का चांस ही नहीं बनता है अगर हम अपने स्वास्थ्य को लेकर ना थोड़े मतलब वो रहते हैं कि हाँ, हमें मतलब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और मतलब थोड़े जागरूक हमें रहना चाहिए। देखिए, आजकल इतनी बीमारियाँ चली हैं और साथ ही साथ ना, अगर हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे ना, तो कहीं न कहीं देखिए बीमारियाँ तो होंगी ही। है ना? अब बात करूँ मैं ना तला-भुना और मसालेदार भोजन की तो ये चीज़ें जो हैं ना, सबसे खराब हमारे लिए हो सकती हैं। ये कहीं न कहीं हमारे पाचन को भी खराब करती हैं और सूजन भी इन्फ्लेमेशन जो हमें कहते हैं इन्फ्लेमेशन, तो उसके मतलब उसको भी बढ़ा देती है, उसके स्तर को भी बढ़ा देती है और देखिए प्रोसेस्ड फूड कितना चल रहा है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर पोषण क कम होता है और अस्वस्थ वसा व मतलब अतिरिक्त चीनी अधिक होती है तो, वही है कि अगर हम इन चीज़ों से रोक-टोक रखेंगे अपने शरीर को तो बीमार होने के भी कम चांसेस होते हैं। साथ ही साथ ना, हम डॉक्टर भी जान अ, डॉक्टर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पडती है। तो अगर हम अपने शरीर को खुद ही मेंटेन रखेंगे, अत्यधिक चीनी खाने से बचेंगे, अत्यधिक नमक खाने से बचेंगे, तो कहीं न कहीं हम मतलब अपने अम स्वास्थ को स्वास्थ्य को जो है हम ठीक रख सकते हैं और हमें मतलब, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती क्योंकि जब बीमार होते हैं ना, तब ये चीज़ें ध्यान आती हैं कि हाँ, काश हम ऐसा कर लेते, काश हम वैसा कर लेते और अगर हम ठीक हैं अभी जैसे मान लीजिए, हम ठीक हैं और हम अपने मेंटेन रखने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं। थोड़ी-थोड़ी व्यायाम कर रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में नींद ले रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में पानी पी रहे हैं और एक संतुलित आहार ले रहे हैं तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। है ना? तो वही है, कि ध्यान तो हमें ही देना पड़ेगा।
जी, ये बात तो सही है। ये बात तो सही है। जी, जी। हाँ जी। जी, सही बात है। बिल्कुल, बिल्कुल, सही कह रहे हैं आप। हाँ जी, हाँ जी। जी, जी, सही कह रहे हैं और अ, जैसे जी, जी, तो जैसे आजकल जो है ना लोग देखिए, रिकवरी वगैरह के लिए जैसे जिम की रिकवरी के लिए अ, मतलब बहुत ज़्यादा आर्टिफ़िशल्स भी नहीं सिंथेटिक चीज़ें ट्राई कर रहे हैं जैसे प्रोटीन हो गया और मल्टी विटामिन टैबलेट्स हो गई, तो इस पर आपकी क्या राय है? क्या ये लेनी चाहिए या ये इनका कोई सेहत पर बुरा असर पड़ता है?
जी। हाँ। बिल्कुल। देखिए ना, मुझे लगता है ना कि सारी जितनी भी दवाइयाँ होती हैं ना मैं तो, देखिए खुद भी अवॉइड करती हूँ पर हाँ, अगर डॉक्टर लिख रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दवाइयों की तो आपको लेनी चाहिए, पर बिना डॉक्टर के जैसे लोग खाते रहते हैं ना दवाइयाँ की हाँ, अभी मैं थोड़ा-सा बीमार हूँ या मेरे सिर में दर्द है तो ले ली टैबलेट है ना? तो वो चीज़ बेकार है। देखिए ना मतलब अगर जितना हम घरेलू चीजें करेंगे ना उतना का मतलब बेहतर रहता है हमारे लिए। अगर हम देखिए, शराब और कैफीन का सेवन नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं ये ना शरीर को डिहाइड्रेट कर सकता है देखिए, वो मतलब रिकवरी प्रक्रिया में भी बाधा डाल सकते हैं तो ये चीज़ें नहीं कीजिए जब आपको पता है कि इसके बहुत ज़्यादा मतलब उम, जो मैं कह सकती हूँ कि डिसएडवांटेज़ेस हैं तो आप क्यों मतलब उस चीज़ को ले रहे हैं, है ना? तो ये ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हर व्यक्ति की जरूरतें ना अलग-अलग होती हैं और व्यक्तिगत सलाह के लिए ना हमेशा एक डॉक्टर या आहार विशेषज्ञ से ना मतलब परामर्श जो है हमें करना सबसे अच्छा रहता है हमारी लाइफ में तो, वही है कि अगर अपने अ, स्वास्थ्य के से रिलेटेड हम कुछ भी कर रहे हैं तो या तो डॉक्टर से पूछ के कीजिए, अपनी मर्जी से मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी मतलब फालतू की चीजें करनी चाहिए अपनी ओर से तो आप मतलब जितना घरेलू चीजें कर सकते हैं उतना आपके लिए कम है क्योंकि देखिए अपना ध्यान तो हम खुद ही रख सकते हैं इतना नेट पे कितना कुछ होता है देखिए। फालतू की चीज़ें यूज़ करने से बैटर है कि अगर आप अपनी सेहत से रिलेटेड हम कुछ चीज़ देखें कि हमें क्या लेना चाहिए खाने में, हम किस चीज़ की कमी है, अगर हमें ऐसा हो रहा है तो। मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत होती है पर हाँ, अगर मतलब आपको लग रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा आवश्यक है कुछ ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और जो दवाइयाँ लिखते हैं कहीं न कहीं उन्हें भी लेना चाहिए क्योंकि दवाइयों के बिना भी देखिए आजकल काम नहीं चलता है, है ना? तो वही है। जी।
अच्छा, अच्छा। जी। जी, ये बात तो सही है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, सही बात है। जी, सही बात है। बिल्कुल, बिल्कुल, सही कह रहे हैं आप। हाँ जी। <chuckles> बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो जैसे त्योहारों के समय लेकिन देखिए थोड़ा-सा ना खाना-पीना थोड़ा-सा अटपटा हो जाता है क्योंकि त्योहारों में ज़्यादा मिठाइयाँ बनती है, तो मीठा वगैरह ज़्यादा हो जाता है। तो आप उसको अ, कैसे कंट्रोल करते हैं, उसको बाद उसको कैसे बैलेंस करते हैं?
बिल्कुल हाँ। जी। देखिए ना, हाँ, मतलब ये तो बात आपने सही कही है कि मतलब त्योहारों के समय ना हम ज़्यादा ही खा लेते हैं। त्योहारों के समय देखना आप हर घर में जहाँ पे भी जाएँगे, मिठाई के डिब्बे खोले हुए होते हैं, और दो दो तीन तीन मिठाइयाँ साथ में ही खा रहे हैं, तो मतलब थोड़ा हो जाता है कभी-कभी तो चल पड़ता है, है ना? तो मतलब वही है कि उम्म, मतलब ज़्यादा मात्रा में मत लीजिए उसे, कभी-कभी तो चल पड़ता है, ऐसा नहीं है सभी खा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप मतलब अपना मन मार रहे हैं या फिर पर ना अपने शरीर का ध्यान रखिए है ना? कि मतलब जी।
जी, सही बात है। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बात तो है, तो क्या आप ध्यान रखने के लिए उसके बाद जिम वगैरह पे थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान देती हैं?
हाँ, बिल्कुल देती हूँ, देखिए अ, जिम तो जाना मैं रोज ही जाती हूँ वैसे, पर त्योहारों के समय ना हम जा नहीं पाते हैं, घर चले जाते हैं, गाँव चले जाते हैं अपने-अपने तो, मतलब वहाँ फिर उस टाइम बीच में छूट जाता है और साथ ही साथ मतलब हम खा भी बहुत ज़्यादा लेते हैं जो मतलब बाद में दिक्कत करता है। तो वही है आप देखिए हम एक मिठाई का पीस खाते हैं उसमें कितनी कैलोरीज़ होती हैं और वही हमें अगर जिम में कैलोरीज़ बर्न करनी हो, तो हम 100-200 करने में ही मतलब हालत टाइट हो जाती है हमारी तो। वही है कि उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि हाँ, वापस जाके उन्हें कैलोरीज़ भी बर्न करनी है तो मतलब हाँ, उसी हिसाब से खाइए है ना? तो मतलब अत्यधिक चीने तो वैसे ही खराब होती है, जी।
जी, सही बात है। ये बात तो है। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलिए जी, सही कह रहे हैं आप। तो चलिए बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और काफ़ी कुछ जानने को मिला रिकवरी के बारे में, खाने-पीने के बारे में, आपने जो इतना अच्छा अ, एक्ज़ाम्पलस दिए दाल वगैरह, प्रोटीन के दाल, मीट और सब और फाइबर के दिए, तो बहुत कुछ सीखने को मिला और उम्मीद करूँगा देखिए आपसे फिर से बातचीत होगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
हाँ, मुझे भी। जी। हाँ। जी। हाँ। अ, ज जी बिल्कुल मुझे भी आपसे बात कर कर ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और आशा करती हूँ ना कि हमारी दोबारा बात हो, धन्यवाद।